เออ แล้วพอใช้เครดิตไปเยอะ ๆ เยอะ ๆ เราก็ได้พ็อยนต์ พอได้พ็อยนต์เสร็จแล้วเนี่ย พ็อยนต์มันก็เป็นส่วนลดได้ ก็เอามาหักลบกับยอดที่เราต้องจ่าย อย่างเงี้ย
อือฮึ ของผม ของผมไม่ค่อย ไม่ ไม่ค่อยได้ใช้บัตร บัตรพวกนี้บ่อย ถ้า ถ้าผมจะใช้อะ ผมมี ผมจะมีบัญชีหนึ่งแยกไว้ต่างหาก สมมุติว่าแบบผม ผมสแกนไป 1,400 เนี่ย ผมจะโอนเงินเข้าบัญชีนั้นเลย 1,400 อะไรเงี้ย ครับผม เพื่อ เพื่อให้รู้ว่ามัน มันเท่าไร ผมรู้สึกว่า ถ้ามันไหลไปเรื่อย ๆ มัน มันจะเพลินไปหน่อย <laughs> ผม ผมกลัว อะไรประมาณเนี้ย แต่ส่วนใหญ่ผมจะทำประมาณนั้นว่าแบบ ถ้า ถ้าสแกนเท่าไรก็ย้ายไปบัญชีนั้นเลย แต่ แต่บางทีบัญชีนั้นก็มี เราก็มีหยิบออกมาใช้บ้างนะ ถ้ามันยังไม่ถึงเวลา แต่ก็แบบนาน ๆ ทีหนึ่ง อะไรอย่างนี้ ใช่ ๆ ครับผม
อือฮึ ค่ะ อ๋อ เหมือนกับแบบ อืม ๆ ๆ ๆ ค่ะ อ๋อ <clears throat> แต่เราใช้รวมกัน 2 อย่างก็คือเงินสดด้วย แล้วก็บางร้านเขาก็ไม่ได้รับเครดิตไง อย่างไปกินข้าว ไปอะไรอย่างเงี้ย เราก็สแกนจ่าย ใช่ไหม เราก็จะแยกออกมาว่า บัญชีนี้ เดือนนี้ ใช้เท่านี้นะ เป็นค่าอาหาร ส่วนใหญ่แล้วตอนเนี้ยเป็น เป็นค่าอาหาร ไม่ได้มีค่าอย่างอื่น
อ๋อ ใช่ ๆ อือ ครับ
เออ เพราะว่าเศรษฐกิจไม่ดี ไม่กล้าใช้จ่ายเนาะ ไม่กล้าชอปปิง <chuckles>
แต่ ผ <chuckles> แต่ แต่ผมรู้สึกว่า เมื่อ เมื่อก่อนถ้าเวลาเรารูดบัตร บัตรเครดิต ส่วนใหญ่น่าจะเป็นของใหญ่นะครับ ไม่ ไม่ แบบ ไม่ ไม่ใช่สิ หมายถึงเราอะจะรูดตลอดอยู่แล้ว อา ใช่ แต่ แต่
โต๊ะ ตู้ เตียง โต๊ะ ตู้ เตียง เครื่องซักผ้า อะไรอย่างเงี้ยเนาะ
ใช่ แต่อะไรที่เราต้องผ่อนน่ะ ส่วนใหญ่มันจะเป็นพวกของใหญ่มากกว่า ใช่ไหม แบบของมือ อา อะไรประมาณเนี้ย ซึ่งจริง ๆ เดี๋ยวนี้มันก็ยังทำได้เนาะ แต่ด้วยดอกบัตรเครดิตมันค่อนข้างแพงอะ เดี๋ยวนี้ผมรู้สึกว่า เฮ้ย! <chuckles> ผมสั่งใน Shopee ไง มันมีกดแบบ 0% 3 เดือน 6 เดือนแล้ว อะไรแบบเนี้ยครับ
เออ โทรศัพท์ อืม วันก่อนเห็นนะ วัน วัน วันเมื่อ เพิ่งเมื่อวานนี้มั้งเห็นบอกว่า Shopee อะ เขาส่งเครดิตบูโรแล้วนะ
โอ้ <laughs> อ๋อ ก็ ก็จริง จริง จริง ๆ ก็ควร จริง ๆ ก็ควรจะส่ง ตั้งนานแล้ว <chuckles> ครับผม ใช่
การผ่อนใน Shopee เออ การผ่อนใน Shopee อืม ๆ ๆ แต่เราไม่กล้ากดเลยอะใน Shopee อะ ไม่กล้ากดผ่อนน่ะ กลัวแบบ เพราะเราเป็นคนชอบชอปปิงไง เออ กลัวเพลิน เออ กลัวเพลิน แล้วทั้ง ๆ ที่ ทั้ง ๆ ที่การกดผ่อนน่ะมันได้ส่วนลดเยอะกว่าด้วยเนาะ
เอ่อ กลัว กลัวเพลิน กลัวเพลิน ใช่ ๆ ผม ของผมก็มีกลัวเหมือนกัน ครับ ก็ ก็จริง ๆ ถ้าสมัคร ShopeePay อะไรก็ได้ มีได้นู้นได้ ก็หลอกล่อเราเข้าไปก่อน <laughs> อีกแล้ว <chuckles>
เออ ใช่ ใช่ แต่เราก็ไม่ไอ้นั่น เพราะว่าเราก็เลย <clears throat> ใช้แต่เครดิตไป